Ano, bale parang nasa ano na na na pa nasa nakasanayan namin kapag ano, sa groceries ako ang in charge, gano'n every 2 weeks akong gumagawa nun. 'Yong sa laundry na maramihan, 'yong panganay ko tapos siya 'yong nag-aano ng 'yong mga mineral water, siya ang mag-o-order niyan so siya ang bubuhat, medyo mabigat. Tapos 'yong bunso ko naman siya nagwawalis sa labas, nagma-mop, naglilinis ng bahay, 'yon. 'Yong mga gano'ng ano, paglilinis ng kwarto, 'yon. Parang an mm, mm.
Bale na-adopt nila, kumbaga. Hindi mo naman inutusan na specifically?
Oo. Kasi ano, no'ng nag-high school na sila hanggang college, di na ako kumuha ng katulong. So, nasanay na sila. Ganon.
Ah, okey. Eh, paano naman sa pamilya ninyo noon? Noong ano ka pa, hindi ka pa parent, kumbaga tapos ikaw naman yung bata, kasama 'yong family mo mm. May arrangement din ba kayo or parang ano lang din, on the spot?
Oo. Ah O Ganun din halos, pero wala kaming specific na rule. Halimbawa, ganito 'yong gagawin mo, kung ano 'yong utos ng magulang 'yon ang gagawin <chuckles> oo, 'yon. Mm.
Ah, okey. 'Yong usual na bahala ng kung sino nalang mautusan sa mga magkakapatid di ba? Mm.
Oo. <snorts> Oo, madalas yung bunso 'no? <laughs>
Oo, kawawa. Minsan naman 'yong middle child, pero 'yong panganay ayan, sabi ni sabi, um, minsan-minsan lang silang nauutusan kasi sila na 'yong busy, tama ba yun? Nag-apply din ba sa family niyo 'yon?
Oo, oo. Mm. Oo, tot